Sim, sim, é bem legal aqui, o Vietnã é engraçado que é um país pequeno, menor que São Paulo, tem cem milhões de pessoas.
Uhum. Certo. cem milhões?
e
100.000.000 de pessoas, é isso?
que o, do que São Paulo, 100.000.000.
Uau.
E, o engraçado dele é que ele é meio esticado assim horizontal, então
Uhum.
o sul é quente, bem quente, o meio o meio dele faz faz calor e faz frio, e o sul é bem frio, o norte é bem frio, até neva, <chuckles> é um país muito estranho. Tem tudo, é meio esticado assim.
Uhum. Olha, só tem tudo. <laughs> Uhum.
E aí isso você pode você pode, eh, no mesmo mês você pode ir para o sul passar calor, 35 graus, aí você vai no meio, você pega a chuva, pega tipo 20 graus, aí no mesmo mês você sobe para o norte e pega a neve. <laughs> No mesmo país.
E e carro aí?
Carro aqui é o os carros chineses estão estão estão em todo lugar, né, Byd, esses esses carros chineses, que eu não conheço a marca, é porque é muito perto da China, são bem mais barato, é bem mais barato que no Brasil, <laughs> no Brasil é exploração. E os carros são bons, os carros chineses, a tecnologia é bem avançada aqui, está em todo lugar. uhum.
Ah, está. E são baratos? São baratos? Ah, imagino, claro. Sim. Não. Olha obrigado por ter, aberto essa janela aí da sua vida, nessa parte da Ásia. Vietnã, e